بُصّي على حسب الزعل، يعني في ناس بتتلكِك، يعني إحنا عندنا تحت أخو أخو جوزي ومراته، لسّه يعني تقريبًا بقى لهم سَنة متجوّزين، مش عايزة أقول لِك إن هي قاعدة في بيت أهلها أصلًا السَنة دي حوالي تلات أرباع السَنة هي في بيت مامتها عشان غضبانة، من أي حاجة آآ حرفيًا نفس الموقِف، اللي هو إن كانوا على البحر فمش عارفة إيه اللي حصل، فهي طرحِتها اتزحلقِت، فقال لها: "اعدلي الطرحة." ب بأسلوب ما عجبهاش، قامت ل لامة هدومها، وماشية. فإيه ده يعني إيه إيه جَو العيال ده؟ الجواز مش ك
هاه. أيوه. آه، إمم. ما هي عاجبها عاجبها القاعدة عند مامتها واضح كده. تفتكري آه، تفتكري الناس دي آمم الحياة بينهم هتبقى صعبة؟ يعني ه مش هيعرفوا يقروا بعض بسرعة، ممكن دُول الناس ال اللي بيقولوا عليهم ممكن المدّة تطوّل عليهم من سَنتين ل5 سِنين عشان يعرفوا طِباع بعض، ويتأقلموا مع طِباع بعض، بيغيّبوا أوي، بسبب الفجوات اللي بتحصل في النُص دي؟
و واضح، آه